Würde es dir helfen, dann mit der Person auch vielleicht zusammen auf 'n Konzert zu gehen oder zusammen mal rauszugehen, zu feiern und dann Musik zu hören?
Oh, ja. Ja, das klar, das hilft natürlich immer, wenn man irgendwelche Ablenkung bekommt und was Schönes unternimmt, was einen mal für 'n kurzen Moment rausholt aus dieser Trauer. Also, das, äh, fand ich dann immer sehr wertvoll, wenn so was mal passiert ist.
Mhm. Ja. Magst du vielleicht erzählen, wie das so aussah? Wart ihr so eher so 'n kleinen Raum, in so 'ner Kneipe mit Musik oder war das eher so 'ne große Bühne und ihr wart da so 'n bisschen anonymer unterwegs?
Ja, eher so große Konzerte, glaube ich, in Phasen von Liebeskummer nicht, kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern, dass es jemals so war. Also, meistens hat man sich dann so privat bei Freunden getroffen oder ist mal auf irgend 'n kleineres Konzert in 'ner Galerie gegangen, wo man so 'n bisschen privater war.
Ja, also, dir hilft es schon dann auch so, diesen Schmerz jetzt nicht alleine da so 'n bisschen zu verarbeiten und es nicht so zur Schau zu stellen, wenn man so will.
Hm, <exhales> was heißt, zur Schau zu stellen? Letzten Endes ist ja jeder mit seinem Kummer alleine und muss da irgendwie durch. Es ist schön, wenn man Menschen zur Unterstützung hat. Die hatte ich ja auch, aber die Verarbeitung liegt letzten im Endes immer bei einem selber.
Ja. Mhm.
Und da kann halt Musik helfen. So, aber nur zur Begleitung, wie ich schon sagte, die Zeit ist da das wichtigste Kriterium.
Ja.